Hum. Tá.
Eu percebi a gente fez peça. Eu fiz peça com eles. E, a eh, e aí, eu, pelo que eu percebi, é que esses alunos que fizeram teatro no final do ano, e eram alunos que eram, assim, que vi que decidiram fazer teatro, porque estavam muito atrás dos que s que vinha. Porque eu dava aula numa escola bilíngue. Então, é assim: era aluno que tinham entrado no 1º ano do ensino médio junto com alunos que já tinham feito essa escola desde o pré, que já falavam inglês, porque era bilíngue.
Ah. Ah, tá. Ah, então então, tinha tinha uma diferença ali, né. Eles estavam atrás, estavam atrasados. Entendi. Aham.
Tinha. É, é. E, eles fazendo isso, no final daquele ano, eu vi a melhoria n deles em relação aos mesmos que entraram com eles de outras escolas que não fizeram ao teatro. Inclusive, eles conseguiam falar, assim, com os que já faziam aula naquele naquela escola há muito tempo, entendeu? Então, foi um projeto que foi muito legal, né.
Uhum. Aham. Olha, que legal. Você vê como mu É. Então, muda como du quan quando muda a forma de ensinar e fica uma forma interessante, muda tudo, né? Quando quando você consegue pegar o aluno e fazer ele se interessar por aquilo, eh, é fantástico, né? É assim, você vê a mudança, né. Mas precisa dessa dedicação, né. E, é, professor precisa de incentivo, né, porque, se não tiver também, né, n não adianta, né.
É, é. Exatamente. Exatamente. Exato. Exatamente. É verdade. É. É. É verdade. É. É verdade. Então, inclusive, eh, eu lembro que eu quis fazer isso e e e Eu falei, assim: “Ah, eu vou fazer sabe o quê? Eu vou montar uma escola de teatro em inglês, porque aí eu vou eu acho que e vai se que eu vou ter muito mais resultado do que escolas de idiomas", sabe, que a gente tem no Brasil? É. É verdade. Não deu tempo, eu vim pra cá. <laughs> Mas é um plano que ainda não saiu da que ainda tá no no nos no nos vamos dizer assim: é um projeto que ainda está em em no meus pensamentos, você entendeu? É. É.
Uhum. Ai, que legal! Evocê chegou a montar? Ah, entendi. <laughs> Ah. Nos pensamentos. Olha, que legal! Que legal! Olha, você já viu que funciona, hein. Você já fez o teste, então, funciona. <laughs>
Exatamente. É. Exatamente. E oferecer p, não só para os, para os alunos que têm, na, das redes particulares mas, também, para os da rede pública. Entendeu? Porque, aí, sim, todos vão ter acesso a aprender inglês de uma forma divertida. E, m mais eficiente, até. É.
Sim. Sim. N Não, é verdade. É verdade.